Wah cukup, terdengar repot juga ya kalau misalnya, <chuckles> harus berkunjung ke masing-masing 9 saudara. Tapi pernah gak sih dari keluarga inti kamu atau mungkin nih dari kamu mengusulkan suatu kegiatan yang lebih simpel lagi misalnya, eee, di hari raya tersebut atau acara yang setahun sekali itu, eee, lebih mengusulkan gimana kalau misalnya acara tersebut diselenggarakan di 1, eee, keluarga yang bisa nih memfasilitasi, eee, kedatangan semua anggota keluarga, supaya acara keluarga inti juga tidak terganggu dan, eee, kalian tuh dengan keluarga besar bisa berkumpul nih tanpa perlu, eee, mungkin dikatakan merepotkan kali ya. Karena kan harus berkunjung nih ke satu-satu, pernah nggak ada usulan seperti itu?
<chuckles> Mhm. Mhm mhm. <chuckles> Nah, pada akhirnya, eee, sekarang ritualnya jadi seperti itu sebelumnya itu kita mengunjungi beberapa kakak yang masih satu kotalah ya, gitu ya di sini gitu karena tidak semuanya di kota yang sama gitu. Nah, eee, tapi lama kelamaan aku juga agak lupa mulai kapan itu, eee, akhirnya kita sepakat udah deh kumpul di kakak yang paling tua aja di kota ini gitu ya, jadi kita gak usah berkunjung satu-satu lebih hemat waktu juga gitu kan, tapi kita ketemu semuanya gitu dan itu berjalan sampai sekarang gitu.
Oh, gitu, mhm. Oke, mhm. Mmm, gitu. Ah, iya iya. Mhm. Wih. <laughs> Hebat juga ya akhirnya karena ada mungkin pengalaman dan kejadian yang kurang berkenan kali ya di beberapa anggota keluarga ya, yaudah deh akhirnya diskusi dan terciptalah, eee, kumpul di kakak tertua itu.
Mhm. Iya betul, karena sebenernya kalau satu-satu kita kunjungi waktunya gak efektif dan kadang berbenturan gitu loh, kita mau berkunjung ke dia, dia mau berkunjung ke mertuanya misalnya kayak gitu jadi suka gak ketemu gitu. Jadi yaudah kita janjian aja di satu tempat tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak berkunjung ke rumahnya karena kita akan ketemu di satu tempat ini gitu.
Mhm. Ah, iya juga tuh. Mhm mhm. <chuckles> Ah, nah biasanya untuk ngomongin batasan seperti itu tuh terkait keluangan waktu ya dari masing-masing anggota keluarga itu, kamu cenderung berkomunikasi langsung via telepon atau ada grup keluarga biasanya?
Mhm. Mhm.

Oke, kalau aku tuh membagi keluarga inti dan keluarga besar itu lebih ke, eee, keluarga inti anak-anak dari orang tua aku itu keluarga inti, kalau, buat aku ya karena keluarga besar aku itu besar banget, jadi mhm, karena, eee, anaknya nenekku itu ada 9 jadi benar jadi besarnya tuh super besar jadi, menurut aku keluarga inti aku itu bukan hanya, eee, aku dan keluarga kecil aku gitu tapi lebih ke mhm, lebih ke anak-anaknya orang tua aku gitu.
Mhm? Apa nih? Ah, oke. Mhm. Oh gitu? Waduh, banyak banget. <chuckles> Oh iya. Wah jadi, keluarga intimu aja udah, eee, banyak nih ya anggota keluarganya, mhm. Nah kalau ngomongin, soal keluarga inti dan keluarga besar, gimana nih cara kamu menjaga batas diantara keduanya?
Lumayan. Lumayan. Eee, oke nah karena kalo orang Indonesia kan, eee, apa ya, eee, namanya sama keluarga, mau keluarga inti, mau keluar bes keluarga besar kita tuh benar-benar, rekat gitu gak sih, dekat banget gitu ya, kadang benar jadi kadang-kadang apa yang seharusnya dibatasi, eee, hanya untuk, pengetahuan keluarga inti, kadang-kadang keluarga besar juga jadi tahu karena kita menganggapnya iya karena kita menganggapnya ini keluarga kita juga gitu.
Mhm. Bener solid banget ya. Waduh. Oh iya sih.